Ouais, ouais. Ouais c'est ouais, je me dis à chaque fois, il y a leur vie il y a leur vie quotidienne et tout, heu, c'est c'est, ça m'attire pas de de déranger les gens. J moi, je suis tellement individuel en fait, heu, à chaque fois qu'il y quelque chose qui se passe, je faut que je le règle tout seul. Hem Ouais, mais ouais.
Ouais mais c'est j'ai s ts
Mmh.
C'est me débrouiller seule. Et parfois je me dis: «Les amis pour moi, c'est ceux qui sont besoin».
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah je sais même pas comment moi je comment je définirais un ami, du coup.
Ouais, bah je dirais que f c'est quelqu'un, heu, que tu vas pour qui tu vas tu veux être là. Que que tu veux qu'il t'accompagne dans ta vie, en fait.
Ouais. C'est compliqué. Ouais. Ouais ouais.
Pas si ça

Ouais.
Oui, il faut faire, heu, moi non plus je partage oui. Je partage pas forcément des trucs personnels, mais tu vois les gens parfois, i ils savent pas leurs limites, i ils s'impliquent trop dans les dans la vie des autres et ça j'aime pas.
Par contre, quand tu as des enfants et tout, heu Ouais. Ouais, ouais, normalement, tout le monde est censé être assez occupé pour avoir sa vie, ne pas avoir besoin de s'impliquer dans la vie des autres ouais, ouais. Avec les enfants, j'éviterais de m'ouvrir trop aussi. <chuckles> Enfin, je sais pas, ça dépend les questions que la personne, elle me pose, mais <laughs> je n'en dis pas, heu mais ouais, je sais, j'imagine que
Ouais. Mmh. <laughs>
C ouais.
Heu, moi ça m'est déjà arrivé aussi. En fait, je que je comprends pas, c'est que tu vois moi j'étais je donnais tout à 100 % avec, heu à cette personne
Ouais. Mmh. Mmh. Ouais.
mon ami et en fait, il m'a demandé une fois une chose vraiment très compliquée. En fait, heu, il essaie de venir, heu
Mmh mh. Mmh.